はい、そしたらまず、家事の分担はどう決めてますか？
はい。えっと、まず基本的な考え方としては、うちはもう、できる方ができることをするっていうまず基本ポリシーで。
はい。 あ、それはいいですね、はい。
はい。なのでもう、う、誰誰の仕事というよりは本当にもう、お互いの仕事でどっちもにやるのが基本なんですけど、ただどうしても私の方が平日外で仕事をしているので、平日は妻が家事をしてくれていて、で、土日とかあとは平日も夜私が帰ってきてからは、私が家にいる時は、もう、ほぼ私が家事をするっていうような分け方になっています。
うん。 はい。 はい。 じゃ、あとは、なんか多分気づいた時に、ま、お互い、あ率先してやるっていう形ですかね？
うん。 そうですね。で、やっぱり妻の方が家にいる時間が長いので、ま、子供のことは、だいたい学校のこととかは妻がやってくれることが多いですね。
はいはいはい。 あ、そうなんですね。したら、掃除だとか、もう、あれですかね。そしたらええ。
はい。 そうですね。い家の家の掃除とかは、やっぱりなかなかね、夜は掃除ができなかったりするので
妻っていうよりは、同じ分はい。 ん、はい。
家の掃除は、結構妻がしてくれることが多いですけど、土日は私がしたりとか。洗濯物とかも日中は妻が洗濯してくれるので、夜、私が取り込んで畳んだりとか、すね。
あ、そうなんですね。はい。で、お互いなんか協力的なので、多分それはすごい、良いバランスかなと思うんですけど あと、料理とかいかがですか？料理もなさいますか？あ。
そうですね、はい。 はい。料理も土日は、あの、全食私がしていて、で、平日でも、あの、家にいるあの、早く帰った時とかは私が作ります。
か、そうなんすね。はい。 ああ、結構だから結構サポート、けサポーてきな、ちゃんと、そういう役割分担もしてて、すごい良いバランスだと思うんですけど、はい。なんか、は逆に、ま、この家事得意っていうのはあったりしますか？
はい。 うん。 そうですね。まあ、得意な家事っていうのもないですけど、でも、しょりしょくあの、料理作るのも最初は全然作り慣れていなかったんですけど。
<chuckles> はい。 はい。
やっぱりだんだん、まあ、妻の、しゅ妊娠出産を経て、そこぐらいからだんだん料理をする機会が役割が増えていったので。
そうですよね。やっぱそうそこが多分、分岐点というか、みんな旦那さんがサポートはしてはい。
そうですね。やっぱり、妻がどうしても、もう物理的に動けない時間機会が多かったので、で、そこで、だんだん練習していくうちに、だんだん作れるようになってきたという感じですね。
なので最初はだからそれは、あれですかね、だから本を買ったりだとか、ま、それインターネットで調べたりっていうのは結構やられたんですか？
ええええ。 やりました。本も買いましたけど、ほとんどはやっぱりもう今はアプリでレシピ検索をすることが多いです。
<chuckles> そうなんすね。 ああ、ま、それぐらい便利な世の中ですもんね。
もうクックパッドが出始めた頃だったんで、もう毎日クックパッドで、はい。
はいはい。 クックパッドは、ちなみにもう全部載ってるんすか？その要は、素人さんが載せてるのとかなんかそういうレシピ自体が
そうですね。 あの、基本的にはあの、一般の人の投稿が多いので、なんかもちろん上手な人も載せているので
はい。
ただ、やっぱりクックパッドっていうと、実はあの、料理し始めた頃は非常によく使ってたんですけど
はい。 あ、そうなんすね、はい。
実は最近ではあんま使っていなくて
あ、はいはい。
なんだ、やっぱり、素人の投稿が多いので
<laughs> なるほど。腕腕が腕が上がってきたとかそういうことですよね。
味付けがそうそう、味付けがすごい簡単な料理は多いんですけど
はいはい。
どうしても味付けが濃い味付けが多かったりするのでうん。
あ、なるほど。濃い濃くなりがちっていうことなんですね。素人のそれ面白いですね。
そうなんですよね。うん。 でもだんだん、あ、んん、見て作り慣れていくうちに、あ、この量でこの量だったらこれぐらいちょっと半分ぐらいに抑えようかとか8割ぐらいの分量だなとか、調味料の割合もだいぶ慣れてきまし
ああ、なるほど。 はい。 あ、なので、いちいちなんかその、細かくベーシックなその、料理とかは、もう見る必要がなくなってくるというか。で、なんかはい。
はい。 うん。そうですね。ま、なので基本的な「あ、これと、これと、これがいるのね」とか「段取りこんな感じね」は参考にしますけど。
はい。
昔は本当、細かいグラム単位まで、もう書いてある通りにしか料理作れなかったんですけど。
ああ。きっちり。 はい。
だいぶ、さじ加減が分かってきました。最近では。
ま、最初多分あれですよね、なんか多分、２つに分かれると思うんですけど、細かくやるのか、もう徹底的に同じような、あの、割合でちゃんと、あの、その通りにやっていくのかってなると思うんですけど。やっぱ最初は、この、あれですかね、やっぱミスしたくない。
うん。 はい。 はい。 もう、私は完全に材料も同じものが揃ってないと作れないタイプだったので。
あ、なるほど。はいはい。
はい。
だから結構そのはい。
もう、まず材料を買いに行くとこからスタートですね。
あ、じゃあスーパーとかも、もう初めて自分で買って、で、その値段とかも分からないみたいな状態だったんですかね、野菜の値段だとかも。
そうですね。もうだから何食材とか調味料とか買うのも こう、やっぱり調味料なんて特にピン値段がピンキリだったりするので。
はい。 そうですね、はい。
はい。ついつい、いいものを買いがちだったんですけど。<chuckles> はい。
あは、つなるほどな、高いものは間違いないみたいな感じで。そうなんですね。
ええええ。でもだい段々段々こう値段と、おこう、品質のバランスが取れるように。<laughs>
ああ、そうです。 で、そのやっぱ、でも料理で手伝ってるっておっしゃったじゃないですか、その、土日とかで。やっぱそれでなんか得意な料理だとか、やっぱ生まれてくると思うんですよ。その、やっぱ奥さんが「これ美味しいね」みたいな、なんかそういうのありました？
はい。 はい。 うんうん。 そうですね。美味しいって言ってくれるのは、あの、カレーを作るんですけど、スパイスカレーを作るのは美味しいなと言ってくれますね。
はい。 あ、すごいすね。 スパイス選びから、も、本当そのちゃんとスーパーでとか、その専門店とかで買われて。
はい。 そうですね。もうスパイスはもう結構大量に仕入れているので、もうルーを使わずそのスパイスの調合だけでカレーを。
わあ、すごいですね。
作るのは子供たちも美味しいって言って食べてくれます。
なんか、はまってきそうな感じしますけどね。もうほんとに、ちょっとプロ並みに、この割合このスパイスとこのスパイスで割合を、自分で発見してくみたいな。
はい。 そうですね。ま、とは言ってももう一種類しか作らないんですけど。<laughs>
ああ、そうなんです。今の感じだとなんか色々なパターンというか、今日はこのスパイス使って、このカレーだけど、らい次は違うのかなとか思ってたんですけど。
うん。 そうですね。ま、基本的にベース一緒で具材を変えてっていうのはありますけど、もう一度覚えたやつを踏襲して <laughs>
はい。 あ、そうなんす。 で、それを奥さんにお伝えたりもするんですか？その、あ、なんか真似してみたいだとか、はい。
あ、いや、もう、それはそれはあなたの料理ですっていうことで、うん。
ああ、もう分けてるんですね、もうここは完全に。
もう僕はそうやって、あの、ま、レシピを見ながら作るんですけど、妻が作る料理はほんとにもう、冷蔵庫にあるもので、もう 名前のない料理、再現性のない料理を作るのが上手なので
はい。 <laughs> 再再現性のない、はいはい。
ははい。もうひらめきで作る料理がうまいので。
ああ、でもそれはもうセンスですもんね。
センスですよね。はい。なのでもう全くタイプが違うので
それは これ、なんか主婦ならではというか、もう、うん、そういう組み合わせて作るみたいな形なんですね。はい。ちなみにその、育児に関してはどうですか、なんかその、育児でその、役割分担とかもそうですし、なんかあります？それは。
そうですよね。 はい。 はい。 そうですね。育児に関してはやっぱり子供と過ごす時間がやっぱり妻の方が長いので
うん、はいはい。
どしても、うん、子供達はお母さんお母さんってなりがちで、何でも相談事は妻の方に行くことが多いんですけど
はい。
ま、なので、そういう意味では、妻から色々子供たちのことはあの教えてもらったりとか。
ああ、はい。なるほど。はいはい。
で、あと、いろんな週末とかの習い事の送り迎えとかは、あの私が連れて行くので。
はい。
ま、その、うん、習い事に行く間のドライブとかでは子供たちと一緒に、いおしゃべりしたりしながらドライブしてるような時間ありますね。
ああ、はい。 どういう会話、なさなさるんですか、この子供たちと。やっぱ「学校どうだった？」とかですかね、なんか。
もう、学校の話とか、あとはもう子供たちの好きなアニメの話とかユーチューバーの話とか。
ああ、アニメ。あ、今、ユーチューバーなんすね、もう、そのトピックが。
はい。 もう今、娘は Snow Man にはまっているので。
ああ、流行りの今、そうですね。
流行りの。はい。なのでもう子供たちから色々最近の流行りを教えてもらっています。<chuckles>
で、自分でそのユーチューバーとかを見たりとか、なんかググったりとかもするんですか？
ま、とは言っても、面白いコンテンツは一緒に見れるコンテンツは見ますけど、子供たちが勧めるのは全部はやっぱりこっちも興味がないので。<laughs>
すよね、子供向けというか。<laughs> はい。
でも、逆にこっちからも、これ面白かったよとか言って、勧めたりすることもあります。
あ、そうなんですね。で、気になったのが、その、おこお子さんって、ま、いくつぐらいとかなんですか？小学生とかですか？
はい。 はい。 はい、今、小学生の5年生とさんねんせいです。
あ、スマホとかって持たせてるんですか？
いえ、まだ、うちは、スマホは持たせていないです。
あ、そうなんですね。やっぱそういう今、多いのかなと思ったんですよ。子供たちははい。
はい。 なので、ま、多いかどうかはなかなかね、周りすべての家庭はわかんないですけど、中には持ってる子もいるみたいですけど、さすがに小学生では持っていない方が大半で、時々持ってる子がいるみたいなはい。
あ、今そうなんですね。 ああ、そう、なるほど。なので、やっぱその、親だの携帯を使ってユーチューバー YouTube 見たりとか、その、家にあるパソコンを使って、そういうのを見たりっていうことなんですね。
そうですね。 テレビでの YouTube だったり、パソコンで YouTube 見たり、ま、タブレットだったりってもう色々あの、見るやつはあるので、それぞれ自分の端末で見てます。
なるほど。 じゃ、教育とかに関しては、あんまり口を出さないって感じですかね。その、だ成績どうのだとか、そういう
はい。 そうですね。ま、成績に関しては、もう結果なんであまりは言いませんけど、ま、ただん勉強の、え、サポートというか宿題を見てあげたりとかは、あ一緒に採点してあげたりとかはやってます。
ああ、そうなんすね。
丸付けをしてあげたりとか。
はいはいはい。
はい。
そうですね。じゃ、ちなみに、その、例えば喧嘩になった時とか、そういった時どうやって折り合いつけたりとか、なんか、あります？そういう喧嘩とかされたりするのか。あ、するんですね。はい。
はい。 しますね。まあはい、ん、あの、親対子供で喧嘩することもありますし、もう、もちろん兄弟喧嘩なんか毎日ですけど。
ああ、そうなんすね。
はい。そういう時には、ま、できるだけ話を聞いてあげ、ま、なるだけこっちの押し付けにはならないような仲裁は心がけています。で、 兄弟でやっぱりタイプも違うので。
うーん、あ、はいはいはい。 ああ、なるほど、性格全然違う。はい。
はい。なので、う上の長男の方はもうだいたいわかってるので、あまりくどい話が好きじゃないので、あんまり長々話すと、きいもう聞いてくれないので。
はいはい。 ああ、もう、はい。 はい。
端的に、こう う、締めるとこを締める感じですね。
<laughs> ざなん、なるべくしつこく同じことを言わないようにとか。はい。
言わないと。はい。で、下の子は、こう あの、両成敗じゃないけど、自分の正当性を主張するので、下の子が悪くてもお兄ちゃんと一緒に怒ってあげると。
うんうん。はい。 はい。
そうすると こう、気が晴れるじゃないですけど。そう、下の子が悪くても1人だけ怒られると非常にもう話聞いてくれないので。ま、両成敗じゃないですけど、お前も悪いしあんたも悪いでちゃんと2人とも叱ってあげるっていう。
ああ、なるほど。はい。 はい。 ああ、なるほど。じゃあ、片方、一方だけを責めるんではなくて、っていうことですよね。そのバランスを取ってあげるというか。
はい。 そうですね。うん。
ちなみ、反抗期とかはまだですか？それとももう過ぎたとかですかね？
ま、反抗期という反抗期はまだですけど、ただ小学生もまあ、3年生の壁とかま、保育園の頃からも3歳の壁とか5歳の壁とまあ、色々その年代によって、まあ、成長のステージも変わってくるので。
ああ、はいはいはい。
まだまだ今の反抗期は可愛いものだとは思いますけどはい。でもだいぶ下の子が女の子なので
これからですね、じゃあ。 あ、そうだったんですね、はい。
だいぶお父さんに対する当たりが強くなってきて。<laughs>
ああ、そう、そうなんですか、やっぱその、あの、異性というか。娘さんは、ええ、お父さん側と、逆にその息子さんはお母さんに当たり強かったりするんですかね、やっぱ。
はい。 いや、やっぱり妻が一番家では強いので、あんまりお母さんに対して
ああ、ま、そういったものですね。そしたら。
ただ、まあ、下の娘の方は妻ともバチバチに対等に喧嘩してますけど、<chuckles> ちょっと将来が恐ろしいですね。
ええ、そうなんすね。 ま、手を出したりはしないですよね？お互い。
ま、きょうだい同士では
まあ、はい、殴り合いの、はい。
んん、出しますけど、最近力も強くなってきたんで、ちょっとね、お兄ちゃんの方はもう力を分かってきたので、手は出さないですけど、下の子のほうもお兄ちゃんが受け止めてくれるもんだから、結構手が出ちゃいますね。
いや。 はい。ああ、良かったですね。はい。 それで物とかに当たられたら困りますもんね。なんか家をぐっちゃぐちゃにされたりだとか、仕事疲れて帰ってきて、喧嘩ずっとしてるってちょっと体力的にししんどいものありますよね。
そうですね。 はい。 あ、ありますよ。だけどもう、家帰ってきたらもう、家中のカーペットがひっくり返ってたりとか、洗濯物が全部飛び散ってたりとか、はい。ま、でもそれも幼稚保育園とか小学校の低学年ぐらいまでは頻繁だったですけども、ここ最近、大分ものに当たるっていうのは落ち着いてき始めました。
<giggles> 最悪ですね。はい。 ま、落ち着いてきて、はい。 あ、そうだったんですね。
はい。
ま、今日なんか色々お話聞けて、あのちょっと楽しかったです。はい。